Siguro ano kasi siyempre kasi 'di ba, kumbaga magandang komunikasyon siguro siguro ang specific, to be specific siguro yung parang pag may suggestion siguro yung iba ano pakinggan, hindi siguro binabalewala, ano? Tsaka pangalawa dun siguro is parang ano, kumbaga sa lahat ng istorya 'di ba palaging may ano yan may dalawang panig, 'di ba? May palaging may both sides yan. Kumbaga wag tayo maging one-sided, 'di ba? Kumbaga pakinggan din yung ano yung <smacks lips> parang side nu nung ng isa, 'di ba? Hindi lang porket narinig mo 'to, eh siya yung totoo, 'di ba, hindi mo alam kung anong tunay na nangyari dun sa pangalawa, 'di ba? Sa second person. Mhm.
Mm. Tama. Oo. Tama, kumbaga huwag masyadong papatol dun sa mga tsismisan sa office tapos huwag imbes na makipag-ano ka sali ka sa gulo, eh, maging maano ka parang maging middleman o yung, ah, ah, ano, ano ba may term dun, magiging ano ka yung nasa gitna? Ganyan, pumagitna ka sa kanila para maayos nila. Yun.
Yes. Oo. Yung oo. Mhm, tama, tama. Oo, 'di may siguro may isa may isa kasi 'di ba na kung saan siguro siya nakikinabang dun siguro siya kakampi. "Ay huwag na yun kuripot kasi yun, eh, di manlilibre ikaw dito ako sa'yo kasi nanlilibre ka." May ganun 'di ba?
Oo. Wow, ano, ah, parang talaga damang-dama, mga gano'n.
<laughs> In though, siguro, siguro based on experience siguro based on experience. May ganun kasi 'di ba na "Ay ano pag absent ako di man ako nito ina-attendance ito dit dito, dito ako magkakampi kasi ina-attendance ako nito." Kaya parang vice versa rin, 'di ba?
Oo. Mas maganda yung maging fair ka din sa mga katrabaho mo, hindi yung porket kaibigan mo or pinagbibigyan ka, eh ire-reciprocate mo na agad kahit mali naman yung tao. Magandang ano, yun, mag makipag-communicate nang maayos nga sa mga tao hindi yung, ah, hindi mo siya bibigyan ng chance maka yung masabi man lang yung ano niya saloobin niya kung magkaro'n man ng parang gulo dun sa workplace. 'Yan, mm. True. Ye an mhm.
Mm. Yes. Mm. Kahit mali, yes. Mm. Yes, mm. Tama, mm. Ah, pero ano ba ah, ak ako naman siguro may katanungan sa'yo ano tungkol si siyempre may trabaho ka din, ano ba yung mga halimbawa ng katangian na tumutulong para maging team player?
Sige go.

Tama kasi ano hindi lang naman yun sila eh, dapat ikaw din. Kung leader ka dapat alam mo kung paano mo dadalhin yung mga kagrupo mo or yung mga nasasakupan mo. Yung kung ikaw naman ay mga nagtatrabaho ganyan, dapat marunong ka magtanong ganon, maging ano ka din proactive ka din. Kasi kailangan niyang two-way yan. Hindi pwedeng 'yong isa lang lagi eh, 'yon. Tas maganda din yung sinabi mo na ano, 'wag nagtuturuan or sak pag pinapahiya kasi naranasan ko 'yon dati sa manager ko, eh, 'yong ano sa GC namin sasabihin niya, ano tas naka-tag ako siyempre parang mawawalan na ako ng gana. Ganun yung pakiramdam ko.
Yes. Mm. Mm. Yes. Yes oo. Mm. Oo 'yan, mm. Mm. Oo. <laughs> Oo. Pero at least dun sa GC lang di ba? Ang pangit dun yung mismo sa opisina yung talagang mas nakakahiya siguro, no? Ay ginawa niya din, oo.
Ya. Ay ginawa niya din yun. Ginawa niya Oo.
Pero hindi ka naman ba nag-kimkim ng sama ng loob dun sa manager na yun or parang dinibdib mo ba?
M ma ano pa nga siya. Ah, medyo kasi parang hindi talaga professional yung ginawa niya sa'min nung katrabaho ko, mm. Lalo na kapag
Oo nga, eh, tama, mm. O baka talagang mahilig talaga siguro siya taga siyang mapahiya mangmahiya 'di ba? Baka ganon siguro ugali niya.
Oo parang yun ang kasayahan niya sa buhay ang makitang mga ano, nang-aapI.
Ay kasi ganun. Tama. Tama, tama, tama, mm.
Ewan ko, ba't siya ganun.
Oo, baka siguro ano, ah, baka siguro ano ang isip siguro kasi ng iba parang, "Ipapahiya ko kasi to para hindi na niya gawin ulit, para matakot na siyang magkamali." Which is mali naman siguro ano, may iba naman sigurong way 'di ba, mm.
Ah, bahala siya sa buhay niya. Oo. Mm. Tsaka laging sinasabi kasi kami kaya kami natuto kasi toxic yung boss namin dati so sabi ko, ha. Ganun ba yun?
Mm. <laughs> Pero yung yung yung na-experience mo na yung work na ito pa yun yung work mo ngayon until now?
Ah, kaya daw siya nag-ano.